Apa ya, daging olahan sapi karena kan kurban ya dan, eee, ketika aku menawarkan nih ke tetangga aku yang sedikit lebih jauh jarak rumahnya, eee, ternyata aku baru tahu keyakinan ataupun nilai yang tetanggaku anut ini tuh nggak bisa memakan, daging, eee, yang aku sajikan, betul, aku nggak nggak apa-apa sih cuman, eee, sedikit kaget aja gitu karena penolakan dari beliau tuh, bisa dibilang cukup menyinggung sih di, direspon pertamanya ya. Beliau tuh bilang gini, eee, apa, "Oh maaf Mas, itu apa ya?" Gitu kan, sebenernya kami udah sering bertatap muka gitu kan, cuma emang gak pernah interaksi, terus saya bilang gini, "oh iya, ini kebetulan ada rezeki lebih dari," eee, "keluarga saya habis menyembelih daging," eee, "kambing ada 4 ekor, daripada mubazir bagi-bagi deh ke tetangga," gitu kan "lumayan nih Kak," gitu kan, "aduh Mas maaf banget ya, saya gak bisa makan daging, kasih ke yang lain aja." Kan gitu aduh aku, di situ merasa sakit hati sih. <chuckles>
Iya iya. Mhm. Iya. Oh. Oh gitu, sapi. Mhm mhm. Iya. Oke. Mhm. Mhm. Iya iya. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm, oke, iya. <laughs> Tapi sekarang udah chill ya?
Sekarang udah chill karena setelah aku pikir-pikir, ternyata itu, eee, apa ya, aku me menangkap atau pena menanggapi respon, dari beliau itu dengan hati yang, bisa dibilang buruk ya, karena aku kayak, "Ih, ini orang kok gak ada syukur-syukurnya ya, gua kasih makanan, harusnya mah terima aja gitu ya." Pada saat itu aku mikirnya, tapi setelah aku sekarang, cukup memahami deh, "Oh mungkin beliau lagi ada, hal yang sibuk atau memang, eee, bicaranya seperti itu," gitu.
Heeh. Mhm. Hmm, oke. Oh, iya sih. Mhm mhm mhm. Iya. Betul, ya namanya juga butuh proses kali ya untuk, ngeproses reaksi dari tetangga kamu karena, eee, mungkin kamu k kaget tapi dia juga kaget gitu tiba-tiba dikasih dan, agak, eee, karena grogi jadi bingung aja mungkin cara nolaknya gimana gitu kali ya?
Betul, iya. Aku juga mikir mungkin dia introvert kali ya, jadi sedikit gagap ketika ketemu sama orang yang jarang interaksi gitu.
Hmm, bisa jadi. <laughs> Betul betul betul. Eh, balik lagi ke yang di komunitas renang kamu itu. Waktu kalian lagi masak bareng, terus makan bareng, itu kan nyatuin banyak orang, dengan kadang tuh selera makan orang tuh beda-beda, ada yang dia suka daging, ada yang gak suka, ada yang suka telur, ada yang gak suka. Nah nyatuin perbedaan kayak gitu tuh pernah nemuin kendala nggak? Atau kayak konflik gitu yang muncul?
<laughs> Nah, boleh. Mhm. Betul. Mhm.